โอเค วิธีแรกเลย ผมเนี่ย ลองเปิดโหมดนะครับ อ่า ลด เอ่อ แสงสีฟ้า อา เพราะว่าแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยไม่ติดจอนะครับผม แล้วก็ทำให้สมองเนี่ยจะ จะนึกว่าแบบว่า อ้อ มันเป็นเวลานอนแล้ว เพราะว่าปกติแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะทำให้สมองเราตื่นนะครับ ทำให้มันนึกว่า โอ้ อันนี้ตอนเช้านะ มันต้องกระปรี้กระเปร่า อะไรพวกนี้ ซึ่ง อ่า เราก็ใช้วิธีนี้ในการหลอกสมองนะครับว่า โอเค
ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ แล้วมันใช้ได้ผลไหมคะ?
ใช่ ใช้ได้ผลนะครับ แต่ แต่ก็แบบมันมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็คือ ผมก็ยังติดปัญหาเรื่องการเทรดอยู่ เทรดทอง ก็คือต้องเทรดตอนกลางคืน อา แล้วมันเป็น
อืม อ๋อ เปลี่ยนจากเทรดทั้งวันมาเหลือเทรดตอนกลางคืนเหรอคะ?
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ใช่ครับ หมาย หมายถึงผมยังมีนิสัยในการเทรดตอนกลางคืนอยู่ คือผมเนี่ยอยากจะลดหน้าจอไง แล้วก็อยากให้นอนหลับด้วย อา ล แล้วพอมันเทรดเอาจริง ๆ
อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อืม แล้วมันทำได้ไหมเอ่ย? <chuckles>
อัน อันนี้ผมมี มีวิธีอยู่นะครับ ก็
อา ยังไงคะ รบกวนช่วยแชร์นิดหนึ่งได้ไหมคะ?
ผมจำกัดเวลาเลย ก็คือตั้งกรอบเวลาว่า โอเค เทรดไม่เกินเที่ยงคืน อา ถ้าเทรดเกินเที่ยงคืนก็ให้หยุดนะครับ
ค่ะ อืม
แล้วก็ อา
แล้วมันหักห้ามใจเราได้เหรอคะ?
เอ่อ ตอนแรกก็ ม ไม่ได้หรอกครับ
ถ้าสมมติว่ามันกำลังได้ อืม ค่ะ
ตอน ตอนแรกมันไม่ได้ แต่ แต่ทีนี้ผมใช้วิธีการที่ อา หยุดเทรด แต่ไปทำอย่างอื่นได้ ก็คือไปดู Netflix ไปดูยูทูบได้
หากิจกรรมอย่างอื่น ใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ แล้วพอทำอย่างงี้ปุ๊บเนี่ย ก็ค่อย ๆ ลด เอ่อ ตรงนั้นนะครับ อย่างเช่นดู Netflix ไปชั่วโมง 2 ชั่วโมงก็ลดเหลือ เอ่อ ครึ่งชั่วโมง แล้วค่อย ๆ ลดไปเรื่อย ๆ อา 20 เป็น 10 เป็น อ่า ดู 5 นาที อะไรพวกนี้ อา จนไม่ต้องดู ก็คือ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ใช้เวลานานไหมคะ กว่าที่มันจะสามารถทำให้เราแบบว่าเลิกเทรดตอนกลางคืน หรือว่าดู Netflix ตอนกลางคืนได้อะค่ะ?
อือ ผมใช้เวลา 3 เดือน มันนานอยู่ <laughs>
อืม อา แต่มันก็ยังเป็นข้อดีอยู่นะคะ ที่แบบว่า เออ เราสามารถหาวิธีเยียวยาตัวเรา จากการที่แบบไปเทรดหุ้นตอนกลางคืน หรือว่าดูหนังตอนกลางคืน ทำให้นอนไม่หลับ อืม
อืม ๆ ๆ ใช่ครับผม อา ประมาณนั้นเลย แล้วผมก็มี ท ทริกอื่น ๆ อีกนะ นะครับที่ทำควบคู่กันไปด้วย
ก็ต้อง ค่ะ อา แชร์มาได้เลยค่ะ อยากจะทราบเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ?
โอเค ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเปิดโหมด ซิมเพิล แบบว่าปกติเนี่ยใน ในโทรศัพท์ของเรา เราสามารถใช้แอปอะไรก็ได้ ใช่ไหมครับ?